والله هاقول لك على حاجة، أنا بالنسبة لي لمّا أنا أصحى بدري كده مع نَفْسي قبل ما ابني بيصحى بجد، باحس كده إن أنا صاحية فايقة ياه! ما فيش ما فيش أي مصدر إزعاج إيه خارجي كده لأ، باحس كده إن أنا قايمة بيبقى في إلى حد ما طاقة شوية باصحى مثلًا أنا جايبة عندي مثلًا في البيت كده آآ، مُسجّل صغيّر أوّل ما أصحى لازم مثلًا إيه باصلّي ركعتين و آآ، أشغّل قرآن جنبي أو رقية شرعية، بصراحة لمّا باعمِل حاجة زي دي باحس بصا بصراحة بطاقة إيجابية، و وبيبقى في نشاط في الجسم، فابقى عندي قابلية لأي حاجة، بجانب بقى طبعًا إن إيه جنب فنجان ال القهوة مثلًا اللذيذ الحلو ده، ما أعرفش أنت هل أنت من مُحبّي القهوة والّا لأ؟ بس أنا ب
اهم. آه. أها. اهم. اهم. اهم. يا أنا نُص نُص كده، يعني أنتِ شايفة إن ال إن إن ال إن إن إن إن الجانِب الروحاني آآ، هو هو مُهم جدًا آه، مُهم جدًا في في العلاقة و آآ، في في في اليوم ف بالضبط ولكن مثلًا هنفترض آآ، إن شخص يعني مش مؤمن بالدين مثلًا آآ آآ آآ يعني في بعض الناس ملحدين يعني عادي يعني، نحترمهم وندّي لهم يعني إيه يعني، فهو مثلًا واحد مش أوي يعني كده، فهو مش مقتنع بالدين آآ، و و ومش مؤمن بالكلام ده، هل شايفة إن إن إن إن الج إن هذا الشخص يفقد يفقد كثير من ال من السعادة والّا ك السعادة ليها ليه عنْده ليها عنْده معنى آخر؟
آه. إمم. مصدر سعادة بصراحة بالنسبة لي، آه. في يو ت تقضية يومي آه طبعًا. طبعًا. إمم. إمم. أكيد طبعًا، آه، إمم. رت رَفَع القبعة <laughs> ماشي. <laughs> إمم.